Ой, где-то 9, наверно, 10, что-то такое. То есть, ну, взрослый достаточно был. Вот. Но вот именно вот эта выпечка, вот этих вот. У нас очень часто на кухне ребята делают что-то вроде таких пончиков, ещё что-то, они покупают в магазинах уже готовое тесто, и вот иногда вот эти запахи, они прям навевают вот эти воспоминания Да. Да да, да.
А, ага, слушай. Д Напоминает, да, чуть-чуть? Слушай, а сам ты не пробовал их потом сделать, этот хворост?
А я как-то вот н честно на таких пончиках, хворостах нь не очень, э, сижу. М мне больше нравится, как это делает бабушка всё-таки, потому что, не знаю, не пробовал.
Н ну да, я тебя понимаю, это даже вот сам факт, что кто-то это сделал для тебя, а, наверно, э, это в ну, это по-другому воспринимается. Если бы ты сам себе делал этот хворост, да, может быть, пахло бы это так же, но, возможно Вот у меня, кстати, такое бывает, э, что меня это не переносит в прошлое, меня вот именно переносят в прошлое эти запахи, когда кто-то это делает.
Мгм. Мгм. Да. Вот поэтому как-то такое, это вот 1 из таких моментов. А второй, я скажу, что это связано с нашей такой отчасти национальной кухней,- это драники. И, ой, когда кто-то что-то делает тут в кухне, или я вот, бывает, драники какие-нить делаю, какие сразу воспоминания о том, как я вот сидел с мамой на кухне. Это вот, это вот тоже такая
Слушай, это что? Напомни мне, это это из творога что-то? А, а, нет, это да, это я путаю с чем-то другим. Я с варениками перепутала. А, да-да-да, это из картофеля.
Картофельные блинчики, драники, картофельные блинчики. Вот. Драники, сырники, вареники, вот разные такие штуки. Вот. И просто, э, я почему вот именно на драниках так больше вспоминаю это? Потому что это были те моменты, когда вот я приходил с какой-нибудь книжкой, я всегда учился, а, в в кухне. Я не знаю, почему, вот, у меня до сих пор, я, я тока недавно понял, почему я так люблю учиться в кухне. Оказывается, что у меня, вот это вот, видимо, а, привязка из детства, что я всегда с сидел на кухне и учился с мамой. То есть она там себе готовила на фоне что-то, а я там сидел, писал, делал какие-то упражнения, я там что-то там читал, ещё что-то. Вот.
А, ага, ага. <chuckles> И еда рядом. <laughs> Ну, слушай, это, наверно, более как-то, более приятно, более атмосфера более дружеская, семейная, там, да, и можешь можно отвле отвлечься чуть-чуть. <chuckles>